Да, да, да, это обязательно обязательно, потому что если не делать н если не не извлекать каких-то, да, вот ты же говоришь, что т то, что улучшилось, да. Если не извлекать каких-то там, скажем, а, уроков, то вот эти провалы, они тя просто засыпят, мне кажется, с ног до головы, да, и ты будешь в них, кап э, пока вот ты не начнешь в них копаться, не разгребать, да, вот этот завал, он так и будет на тебя сыпаться сыпаться сыпаться и полностью тебя закроет. И превратится это, мне кажется, в очень такую депрессию, может даже.
Мгм. Мгм. Да. Это может и в депрессию, и просто тебе отбить желание что-либо делать, да, чтобы избежать опять же этих провалов. Посмотри, вот, э, я вот щас, вообще очень люблю смо наблюдать, как работает Илон Маск, например. У него вся работа состоит из провалов. То есть он запускает свои ракеты, э, с, э, как бы уже намеренно зная, что там, это не сработает, чтобы собрать данные, а, да, почему не сработало, а, чтобы потом это улучшить. То есть это его стиль работы. Не просчитать всё заранее как бы, да, чтобы чтобы оно сработало, а наоборот, э, отправить, да, там она упала, взорвалась, там, ещё что-то. И они потом собирают данные, вот как раз это всё анализируют, и это нормально. <chuckles>
Мгм. Конечно. Так. Ха. Да. Ага. Так. Ого. Во, тоже. Да. Мгм. Круто. Да, вот вот можно даже посмотреть на каких-то, да, известных людей и извлечь из них, и вот то, что как они это делают, почитать интервью, да, там или что-то. В целом, много можно найти, а, п лайфхаки, да, и какие-то интересные факты о том, как можно извлечь уроки из провалов.
Да, да. Да, да.
Да, спасибо тебе большое за то, что ты рассказала о том, что было у тебя, как ты разгребалась, извлекала уроки, да, из различных своих провал. Спасибо большое, было очень приятно тебя слушать и поговорить о на такой интересной теме.
Спасибо. <laughs>